Ay, naku, na-ano na 'yan, nangyari na 'yan dati. Mayro'n kasi silang, ano, mayro'n silang isang malaking aquarium. So ngayon yoong oo, 'yong bahay kasi, 'yong bahay, 'yong apartment kasi is may extension 'yon. Do'n ako nag-dirty kitchen. So do'n sa dirty kitchen na, ano, nandodoon din 'yong CR tapos 'yong ano, may bubong 'yon. So 'yong bubong na 'yon, parang may siwang na kaunti. So do'n sila nagtatapon ng pinaggamitan nila ng isda na tubig. So ngayon, ma tumutulo do'n, nagpiprito ako sabi ko, "Hala ba't natalsik? Ano 'tong tubig na 'to?" Inakyat ko sa taas, hindi na ako nakapagpigil. Ngayon, maayos naman 'yong salita ko. Ganito sabi ko, "Ay makisuyo po ako, kasi gawa ng, ah, do'n kasi ako nagki-kitchen do'n sa tapat ninyo, eh, do'n yata kayo nagbuhos ng tubig na pinag-anuhan ng isda niyo. Eh, baka naman pu-puwedeng doon na 'ka ko sa CR? Kasi total din naman, ayan lang din naman 'yong CR. Kasi parang, ano, ah, ang pangit naman yata na gano'n." Alam mo kung anong sabi niya sa'kin? "Eh, bakit do'n ka nagkusina? Dapat do'n sa loob." Ha?
Ah. Oh, oo. Ah, okey. Mm. Mm. Oo.
'Di ba? Oh, ipe oo. Eh 'di ngayon nagsalita ako. Ngayon ang salita ko ganito, sabi ko, "Ay, pasensya na, ha, kasi kaya nga 'yong baba ang kinuha kong tigilan kasi mayro'n akong mapag-aanuhan ng dirty kitchen. Saka hindi mo kailangan sabihin sa'kin na 'di sana do'n ako sa loob na ano, konsiderasyon lang ang hinihingi ko." Sabi kong ganon sa kaniya, "Tsaka ang lansa-lansa niyang tubig ng isda, itatapon mo do'n sa may bubungan." Oo, ginano'n ko talaga kasi nakaka-stress.
Hindi, for ano lang, for consideration lang. Kaya nga nakikiusap, eh. <laughs> Ah, pero ngayon okey na? Gano'n pa rin?
Gano'n pa rin, wala namang ginagawang aksyon 'yong ano, 'yong, ah, namamahala kasi 'yong may-ari talaga no'n is nasa ibang bansa.
Hmm. Hmm, oo, ang hirap ma-ano, ang ah
Mm, so ngayon 'yong namamahala, parang wala naman.
Ang hirap hanapan ng paraan para magkaroon ka ng, ano, relaxation, oo. Siguro ang magagawa mo lang do'n sa kwarto mo
Mm. Totoo 'yan, mm.
ah, dahil isa lang naman 'yong kuwarto, malamang nandoon na rin 'yong mga kabinet niyo, 'yong mga damit, makakatulong 'yon.
Mm. Lahat nasa kwarto.
Oo, makakatulong 'yon para maging soundproof o kaya magdagdag ka na lang temporary, kasi hindi n'yo naman sariling bahay 'yan, apartment, inuupahan. Magdagdag ka na lang ng soundproof na mailalagay mo do'n sa ceiling, kisame. Oo, tama ba kisame? Oo, ceiling, oo 'yon.
Mm, mm.
Ayon, gano'n na lang. Para sa oras ng trabaho mo ay makakapag-focus ka. Tapos 'pag hindi ka naman nagtatrabaho, dito ka naman sa sala. Ayun, ka 'pag maingay naman hindi ka rin makakapag-relax. Ano ba 'yan? Ah, halos 24 oras nag-iingay?